โอ้โฮ ครั้งแรกที่จะไป อา ตอนนั้นผมว่ามัน มัน มันค่อนข้างเด็กนะ อา ครั้งแรกที่สุดในชีวิตเลยนะ เป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตจริง ๆ เลยอะ ก็คือมันเป็นคอนเสิร์ต เอ่อ เป็นคล้าย ๆ แบบใกล้ ๆ งานปีใหม่ ที่จังหวัดผมอะเขาก็จะมีแบบเอาคอนเสิร์ตมาเล่น อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบดึงคนไป คือจริง ๆ อะ ต้องบอกก่อนว่าเวลาคนจัดงานคอนเสิร์ตอะ ผมคิดว่าเขาพยายามจะโพรโมตสินค้าอะไรบางอย่าง อะไรประมาณนี้ ก็คืออย่างแบบคอนเสิร์ต presented by อา อะไรอย่างงี้ มันจะเป็นอย่างงี้ ใช่ไหมล่ะ อา แต่ตอนนั้นน่ะเราอายุไม่ถึง แต่เราอยากดูคอนเสิร์ต เราก็เลยแบบไปกับเพื่อนนะครับ หลัก ๆ ก็คือแบบมันเป็นคอนเสิร์ตใกล้ตัว แล้วมันก็ มันไม่ดึกมากครับ มันเริ่มประมาณแบบ 18:00 19:00 อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็ปล่อยให้เด็กเข้า
อืม อืม อา ค่ะ อืม ซึ่งที่ต่างจังหวัดมันก็มองว่าดึกแล้วเนาะ ใช่ไหม? บรรยากาศ
ใช่ ๆ ๆ แล้วก็เขายอมปล่อยให้เด็กที่แบบว่าอายุไม่ถึง ที่ซื้อเครื่องดื่มไม่ได้ ให้เข้าได้ด้วย แล้วเขาก็จะมี wristband ให้ อะไรงี้
อ๋อ เสียเงินไหมคะ ตอนแรกตอนนั้นน่ะ ที่ไปเลยอะ?
ไม่เสียครับ เป็นคอนเสิร์ตฟรี ซึ่งแปลกใจมากว่าเขาทำได้อย่างไร? <chuckles> เออ
อ๋อ แล้วก็แจก wristband อีก อา ใช่ไหม อืม แล้วเป็นไงคะ พอไปรู้สึกแบบ โอ๊ย เป็นช่วงครั้งแรกของวัยรุ่น เป็นวัยรุ่นไหมคะตอนนั้นน่ะ หรือว่าเป็นเด็กน้อย?
อืม ใช่ นั่นแหละครับ โอ้ ผมว่ามันยังเด็กน้อยอยู่นะ สักประมาณแบบ 10- 10 กลาง ๆ อะ สิบห้าสิบหก อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ ไม่ได้แก่มากนะ
อ๋อ ม. สาม เนาะ ม. 3 ม. 4 อะไรอย่างนี้เนาะ
เออ ใช่ ๆ ๆ ประมาณนั้น ใช่ ซึ่ง ถ้าถามความรู้สึกผมเหรอ ตอนนั้นน่ะผมก็ไม่แน่ใจนะ คือผมก็รู้สึกสนุกนะ แต่ แต่เราดูได้ครึ่ง ครึ่งวงอะ ครึ่ง ครึ่งการแสดงของวงหนึ่งอะ แล้วเราก็กลับกันเลยอะตอนนั้น อะ